あ、それは言いますね、とっても、はい。
はい。で、なんか、ある女性がいて、なんか、小さい頃お父さんとお母さんがお店をしててすごく忙しかったから、あんまり愛情を受けれてなかったって言ってたんですね。
はい。 うん。 ああ、そうなんですね。
はい、で、そこで、その女性の特徴として、よく、ん、観察してると、すごく人からの注目っていうのを欲しがってるような感じがしたんですよ。その注目を得ることで、ん、人々から愛されてるっていう感じを、あの、お、代替しているのかなって。
はい。 なるほど、はい。 うーん、しかんああ、そっか、そ、愛情不足だったんですね。
はい、愛情不足を、その、補う方法として、すごく魅力的な女性だから、複数の人から言い寄られる、もしくは複数の人と恋愛することで、こう、愛情満たしてたのかなと、こう、話を聞いてて思ったんですね。
うーん。 はい。 ああ、なるほど、はい。
で、それで、「おそらく、あの、あなたは」そ、こう言ったんですよ。うん、な、ふううん、<chuckles> んで、そう、ゆったんですね、「こうこういうところで愛情が、あの、あんまり感じられなかったって言ってたよね。だから人からの注目っていうのがすごく大事で、あの、複数、ま、私がいてもやっぱり他の男性からのアプローチを受けたりとか、一緒に、こう、連絡を取って仲良くしたりとかするとことで、いろんな愛情を満たされてるんじゃないの？」ってゆったんですよ。ぶち切れですよ。<laughs>
うん。 ああ、ゆっちゃゆったんですか、正直に、そうやって。<laughs> はい。 うん。 うん。 はい。 でも、正しいことですよね、きっと。そうやっあ、ぶち切れ <laughs> でもね、多分ぶち切れられると思うんですけど。でも、まあ、ね、おっしゃってることは正しいんですけど、確かにそれはほんとに、正直さが裏目に出た経験ですね。<laughs>
はい。 はい。 そうなんですね。で、そっからちょっとしたことでも、あの、仕返しをされるんですよ。「あなたもそうだよね」って。「あん時、あの時、ああゆう人と、こんなコミュニケーション取ってらしょ、あなたも」あ、ゆう私が言われた私、海外住んでたことあるんですけど、「海外住んでた経験がある人は、人と人との距離がよく分かってなくて近すぎるよね」みたいなことをずっと言われて。
はい。あ、そうなんですか？<laughs> <laughs> 愛情。 はい。うん。 <laughs> あ、そうなんですね。面白いですね。
はい。な、それで、こう、なんていうんですか、カウンターパンチをくらったじゃないですけど、はい。怒って仕返しをされるっていうのがあって。もう、ゆっちゃダメなのかなって思いましたね。<chuckles>
はい、ええ、おもしとらうん。 ええ。 そうですよね。でも、なんか、あの、ま、恋愛に正直さはすごく大事ってゆうんですけど、ま、個人的な意見として、恋愛に関しては、優しい嘘、ついていい嘘はいっぱいあると思います。
あ、はい。 なるほど。いや、ほんと、そうですよね。ついた方がいい嘘じゃないですけど、ほんとに、こう、オブラートに隠すじゃなくて、こう、伝え伝え方もすごく重要じゃないですか。
はい。 うーん。